Bisa sampai bertahun-tahun bahkan mungkin mungkin 6 aja tuh baru tunas doang gitu. Baru secimit. Iya, bukan yang siap apa, siap tebang gitu kan.
Iya. Nah, baru batang-batangnya doang kan? Hmm, benar. Nah mungkin mhm.
Makanya itu, eee, menyayangkan bangetlah aku pribadi, apalagi ini tuh kayak yang kayak kata Mbak juga ya, kayak, eee, mungkin sudah ada UU aturan semacamnya tapi kontrolnya yang kurang gitu. Entah Ya kan? Entah dari, eee, pemerintahnya, ataupun dari, eee, instansi-instansi penga badan pengawas kayak gitu kayak, kepolisian gitu kayaknya, yang kurang mengkontrol gitu. Jadinya, eee, ya udah, jadi kayak lewat-lewat aja itu pembabatan habis. duh sayang banget.
Mhm. Nah, benar. Mhm. Mhm. Benar. Heeh. Iya benar banget sih, Mbak. Eee, mungkin, pemerintah juga harusnya bertindak lebih tegas ya, supaya penebangan pohon secara liar ini, bisa dicegah. Maksudnya dicegah di sini, dibatasi sebelum terjadi. Karena kan biasanya udah ditebang dulu, udah terlanjur kejadian, baru nanti dibuatin heeh, baru dibuatin undang-undangnya, baru nanti dibuatin aturannya, dan itu terlambat banget sih menurut aku, karena kita tahu pohon itu nggak sehari, dua hari, langsung gede gitu kan, butuh waktu kadang 5 tahun juga masih kecil ya. Jadi
Padahal mhm. Iya, betul betul. Iya. Mhm, mhm mhm. Iya, terlanjur kejadian gitu ya. Iya. Aduh. Iya. Betul betul betul. Iya, 5 tahun, bahkan belum layak tebang mungkin ya, belum layak dimanfaatin kayak gitu.
Mhm. Iya, bisa jadi untuk beberapa jenis pohon, gitu kan. Nah
Mhm, mhm, gimana?
mungkin ya, mungkin, eee, ini aku kepikiran aja sih jadinya. Di hutan itu kan ada namanya polisi hutan, tapi kan polisi hutan itu kan pasti, nggak yang serame itu kan Mbak, nggak mungkin 1 kompi, terus nyebar di hutan itu kan enggak, gitu kan. Nah
Gimana Mbak? Oke oke boleh, gimana tuh? Oh, iya. Mhm mhm. Mmm, mhm, betul betul betul.